Oui, c'est énorme. Et puis, c'est s se retrouver autour des repas, c'est le moment où tout le monde discute, c'est le moment où tout le monde se dispute aussi, parce que ça aussi, ça fait partie du truc, je trouve, ouais. Mais, heu, de ça, en est sorti un plat qu'on fait encore aujourd'hui. Et l'histoire de ce plat, si, donc, heu moi, j'habite en Alsace, ça s'entend peut-être à ma façon de parler, hein, certainement. Et il y a un restaurant hyper connu qui s'appelle, heu, Auberge de Lille, je crois, je suis pas 100 % sûre du resto, mais il a 5 étoiles, il a il a il est vraiment connu. Il est à 1 heure de chez moi, à peu près. Et à ma grand-mère, on lui avait offert, pour ses je sais plus, heu, 50-60 ans, heu, le livre de recettes de ce restaurant, tu vois?
Mmh. C'est vrai, oui, <chuckles> tradition française. <chuckles> D'accord. Mmh mh. D'accord. Ah oui! Mmh. Mmh. Ah oui, OK, d'accord, pour qu'elle puisse s'inspirer pour, heu, ses petites recettes à elle.
Ouais. Ouais, pour s'inspirer pour ces dimanches. Et dans ce livre, il y avait une recette, heu, particulière qu'elle a commencé à faire cette année-là pour la fête des mères. Donc, heu, ouais, donc au mois de mai, heu, oui, parce que c'est une recette avec des ingrédients assez chers, tu vois? C'est pas le truc que tu fais tous les dimanches, il faut une occasion. Donc, heu, tu t'imagines? Tu as une pâte feuilletée, tu sais, c'est quoi une pâte feuilletée comme ça, que tu coupes, heu, en en rectangles, que tu cuis au four, et tu le coupes comme un sandwich, tu vois?
OK. Ah oui, OK, d'accord. C'était de la toute 1re fois, quoi. Ah! D'accord. OK, oui, oui. D'accord. D'accord, ouais, je vois, ouais, tout à fait.
Tu vois? Ensuite, tu fais cuire des asperges. Les asperges, c'est la saison, au mois de mai, à la fête des mères, justement. Donc, tu achètes des petites asperges que tu fais cuire. Et à côté de ça, tu fais une sauce à la crème aux morilles, mais avec des morilles, genre, heu, vraiment garnies, hein, tu vois, pas 4 morilles qui se battent, heu, dans la sauce, une vraie sauce bien
Mmh mh. Mmh. OK. Oh! Sympa. Mmh. Bah. C'est de la, heu de la, heu, de la recette de restaurant, heu, 5 étoiles, heu, donc, heu <chuckles>
Oui! Voilà, c'est la recette de restaurant 5 étoiles. Donc, heu, tu ouvres la pâte feuilletée, on met les asperges, on met la sauce aux morilles et on referme, heu, la pâte feuilletée, tu vois, là-dessus. Donc, ch chacun en reçoit 2 comme ça. Et ça, c'était, heu, le plat de fête des mères qu'elle a dû faire. Allez, je sais pas en quelle année, ça devait être en mille neuf cent quatre-vingt-quatre-quatre-vingt-cinq, je dirais. Elle a dû le faire la 1re fois et
Mmh, OK, ouais, je vois ouais. OK. Mmh. D'accord, ouais.
tout le monde en a tout le monde a adoré, tu vois. C'était, heu, super. Bah, écoute, com franchement, bah, mais en même temps qui peut ne pas aimer ce plat? <chuckles> Franchement?
D'accord, OK, ouais, ça a l'air bon, en même temps. Ben, c'est personne qui aime pas les champignons, peut-être? Là c'est. <chuckles>
Oui, peut-être quelqu'un qui aime pas les champignons, mais moi, ça m'allait. Je suis pas fan de viande, tu vois, donc déjà, c'est un plat végétarien. Et puis, heu, on a continué à faire ça d'année en année et heu, donc tous les toutes les fêtes des mères. Et ma grand-mère a fini par décéder, ma mère a repris le flambeau.
OK. Mmh, OK, très bien. Ah oui, d'accord, heu, donc elle a récupéré la recette, heu, donc, heu, du livre des recettes, ou elle a pris est-ce que ta ta grand-mère res respectait scrupuleusement la recette du du livre?
Ouais.